लेकिन मुझे लगता है ना, आजकल हर आदमी इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुका है, इतनी ज़्यादा जो उसका जीवन शैली है, इतनी बदल चुकी है कि उसके पास में अपने खाने-पीने का जो प्लानिंग होती है, उसके लिए भी समय नहीं है। लेकिन हर कोई हेल्दी खाना खाना पसंद करता है। और दूसरी चीज़, थोड़ा-बहुत जो दिक्कतें आती हैं, वो बजट की भी समस्या आती है, क्योंकि आप अगर बात करते हैं अ, जो आपके अ अ, फास्ट फ़ूड मिलते हैं, तो वो बाज़ार का खाना है, वो सस्ता पड़ता है। जबकि हेल्दी फ़ूड जो होता है, वो थोड़ा-सा अ अ, पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है। तो ऐसे में, बजट में हेल्दी खाना आप कैसे प्लान करते हैं?
हुँ। हुँ। बिल्कुल। देखिए, बजट में स्वस्थ भोजन के लिए ना, मील की योजना बनानी चाहिए। स्मार्ट खरीदारी हमें करनी आनी चाहिए और घर पर खाना बनाना चाहिए। मौसमी फल खाइए, सब्ज़ियाँ खरीदिए और सस्ते प्रोटीन के लिए दालें, बीन्स, या फिर टोफू जैसे मतलब शाकाहारी विकल्प चुनें और अब बड़े बैच में ना उम, खाना पकाकर ना, अब फ्रिज या फिर फ्री अ, मतलब उसे फ्रीज़ करें। है ना? भूख लगने पर मतलब अ, जैसे भूखे होने पर ना, खरीदारी ना करें, और अपनी खरीददारी की सूची बनाएँ। तो कहीं न कहीं, अगर आप एक सीज़नली फ्रूट्स वगैरह खाएँगे, सब्ज़ियाँ खाएँगे, तो काफ़ी हेल्दी रहता है और बजट में भी रहता है। और अम, जैसे मतलब भोजन की बात करूँ मैं, तो अम, ना हेल्दी प्रोटीन्स लीजिए, जैसे कि दूध में प्रोटीन होता है, पनीर खाइए। तो ये चीज़ें आप अ, इसक मतलब बजट में रहते हुए, मुझे लगता है कि अगर अ, जितना आप पिज़्ज़ा-बर्गर अपने लिए मँगा लेते हैं, ₹500 का एक बारी में, उतने में तो फल-सब्ज़ियाँ आराम से बहुत सारी आ जाती हैं। तो उनके बजाय, उन्हें चुनिए। जी।
जी। हुँ। जी। हाँ। जी। बिल्कुल सही बात है और आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपने बताया कि हमें फ़ल-फ़्रूट वग़ैरह इस्तेमाल करना चाहिए, प्रोटीन्स वग़ैरह के लिए हम दालों का इस्तेमाल करें। लेक़िन कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो दालें हैं वो मुझे लगता है लगभग ₹200 केजी के हिसाब से मिलती हैं। तो बा दिन पे दिन जो महँगाई है वो बढ़ती चली जा रही है, और चाप चाहे आप अ, फ़लों की बात करें तो फ़ल भी आपके जो बजट में है आसानी से सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में अगर किसी के पास में बजट जो है हफ़्ते भर के लिए सीमित बजट हो, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। मुझे अगर किसी का सीमित बजट देखिए ख़ाना-पीना तो सबसे पहले होता है क्योंकि अगर आपका ख़ान-पान सही रहेगा तो कहीं न कहीं आप मतलब एक स्वस्थ जीवन अ, जी पाएँगे। और अ, मुझे लगता है कि एक मतलब आपको आना चाहिए एक भोजन की योजना और तैयारी करनी आनी चाहिए, जैसे हर हफ़्ते के लिए ना भोजन की योजना बनाएँ अ, बनाने के लिए ना 1 दिन तय करें जिससे ना आप समझदारी से ख़रीददारी कर सकें, हैं ना? तो मील प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगर मैं इन्वेंट्री जाँचें अ, जाँचों की बात करूँ जैसे भोजन योजना बनाने से पहले ना रसोई में मौजूद सामग्री को देखिए कि कितना क्या बचा है, है ना? और अगर किसी चीज़ की कमी भी है तो उसकी सूची बना लीजिए और उसे मतलब मार्केट से एकदम ख़रीद लीजिए जहाँ से आपको लगता है कि अच्छा है म ना। बैच कुकिंग करें मतलब एक बार में ना बड़ी मात्रा में ख़ाना बनाएँ और उसे ना बाद में इस्तेमाल के लिए ना फ़्रिज या फ़िर फ़्रीज़ करें, है ना। और मतलब मुझे लगता है इससे ना समय भी बचता है और महँगे और अ, टेकअ मतलब वो भी होता है अ, टेकअवे से भी मतलब हम बच सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक अ, हमें मतलब ना अ, मतलब ख़ाने की तैयारी करनी आनी चाहिए कि हम कैसे ख़ाना बना रहे हैं कितने अब देखिए मार्केट में फ़्रूट्स आते हैं तो देखिए अ, मुझे लगता है कि अ, आजकल चलो रेट बढ़ रहा होता है जो सीज़नली फ़्रूट होते हैं उनके शुरुआत में रेट बढ़े हुए होते हैं पर जब वो थोड़े दिन हो जाते हैं तो ठीक अ, मतलब। तो मतलब मुझे लगता है ना कि सीज़नली फ़्रूट्स की ओर जाएँ क्योंकि हमारे शरीर में हर चीज़ की कमी होती है तो हमें उसको पूरा तो करना ही होता है। तो अ, बजाए उसके कि आप मतलब पि <clears throat> पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ वग़ैरह में मतलब अपने पैसे वेस्ट करें इसके बजाए अपने लिए ड्राई फ़्रूट ले सकते हैं, नट्स लीजिए अ, सीड़ मिक्स लीजिए और फ़्रूट्स लीजिए, ऐसी चीज़ें लीजिए जो आपके मतलब एक आपका एक हेल्दी ख़ाने में आए है ना। जिससे आपका मतलब कहीं न कहीं चलो बजट के हिसाब से भी देखना पड़ता है जैसा बजट होता है वैसे ही हम ख़रीददारी कर सकते हैं। बट अ, मुझे लगता है कि हर लोग मतलब आजकल जंक ख़ा रहे हैं तो अ, जंक के बजाय मुझे लगता है कि उन्हें म अ, थोड़ा अ, हेल्दी फूडस की तरफ़ जाना चाहिए। बेशक थोड़ा-बहुत पैसे में ऊपर नीचे फ़र्क होगा इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है जिससे आप पिज़्ज़ा मंगा रहे हो तो 500-600 से कम तो आता नहीं है, है ना? उतने में तो मुझे लगता है आराम से आपकी सब्जियाँ और फ़ल आ सकते हैं, है ना? तो वही है कि एक है ना? वही।
बिल्कुल। हाँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हाँ। बिल्कुल। सही बात। जी। सही बात है। हाँ, हाँ, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। जी, बिल्कुल सही बात है और अ, हम जब ₹500 रुपये का अगर पिज़्ज़ा या बर्गर ख़ाना पसंद करते हैं तो उसके बजाय अगर हम हेल्दी फूड की तरफ़ जाएँ तो मुझे लगता है कि वह बेहतर विकल्प हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले किसी-भी इंसान के लिए उसका स्वास्थ्य मायने रखता है, अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप सब कुछ अ, प्राप्त कर सकते हैं, आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, अच्छी लाइफ़स्टाइल भी जी सकते हैं। तो देखिए जो है दिक़्क़त सबसे बड़ी ये आती है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि ऐसे कौन-से अ, चीज़ें हैं जो उन्हें पौष्टिक अ, आहार के तौर पे वो ले सकते हैं। तो आपसे मैं जानना चाह रहा था कि ऐसे कौन-से पौष्टिक पदार्थ हैं जो सस्ते भी हों और आपके बजट में भी शामिल हो सकें, और जिन्हें हर बार हम जब लिस्ट बनाते हैं बाज़ार जाने से पहले कि हमें ये-ये ख़रीदारी कर तो उसमें कौन-कौन से ऐसे अ, पौष्टिक खाद्य पदार्थों को हमें शामिल करना चाहिए?
जी। हुँ। हाँ जी, बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ। देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो सबसे पहले जो फल और सब्जियाँ होती हैं, मौसम में जो हैं
जी।
वह सस्ते होते हैं और फ्रोजन फल और मतलब सब्जियों में भी अ, एक अच्छा और किफायती विकल्प है, है ना? कि जो मौसमी और फ्रोजन फल होते हैं और सब्जियाँ होती हैं, उन्हें खरीदना चाहिए। और भूखे होने पर ना खरीदारी ना करें, जब आप मतलब भूखे होते हैं ना तो आप अधिक खरीदारी कल अ, कर सकते हैं, तो उससे बचें। स्मार्ट शॉपिंग करनी आनी चाहिए आपको जैसे खाने की सूची बनाकर खरीदारी करें और उस पर टिके रहें, ताकि ना अनावश्यक खर्चे जो हैं, उनसे बचा जा सकें। तो, मुझे लगता है कि कई बार हम क्या करते हैं सूची बनाते हैं और और उल्टी चीज़ें लेने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों से बचना चाहिए, है ना? और अ, सस्ते प्रोटीन चुने जैसे अ, महँगे माँस के बजाय दाल, बीन्स और टोफू जैसे सस्ते और मतलब स्वस्थ प्रोटीन जो मतलब वो होता है ना, उनको अपने भोजन में शामिल कीजिए, है ना? और साबूत अनाज की मैं बात करूँ और फलियों का सेवन कीजिए मतलब अपने आहार में ना साबूत अनाज और फलियाँ शामिल करें, ये ना प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, है ना? और ना मुझे लगता है प्रोसेस्ड माँस से बचना चाहिए, प्रोसेस्ड मीट जो होता है। जैसे कि बेकन और मतलब कोल्ड कट्स अ, का सेवन ना सीमित करना चाहिए मुझे लगता है, तो उन चीज़ों से बचें। कहीं न कहीं देखिए, हेल्दी अगर हम खाना खाएँगे तो हमारा ही तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कहीं न कहीं आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इतनी बीमारियाँ चली हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। वही मैं तो मतलब प्रेफर करती हूँ कि हमें हेल्दी खाने के अलावा आजकल ज़्यादा चलो ठीक है, महीने में 1-2 बार चल पड़ता है कि आप फास्ट फूड भी खा रहे हैं। ऐसे तो खाने के ही बनाया है, थोड़ा बोरिंग भी हो जाते हैं, है ना? बट थोड़ा-बहुत अ, कंट्रोल करना भी आना चाहिए। जी।
हाँ। जी। सही बात है। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। सही बात है। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया और देखिए मुझे कई बार अ, ल क्या लगता है और आपने भी देखा होगा कि जो हमारे परिवार में जो बच्चे होते हैं उनका टेस्ट उनका जो स्वाद है वो अलग होता है, बुजुर्गों का स्वाद अलग होता है। क्योंकि हर किसी की अपनी-अपनी एक सोच होती है। हर कोई अपने हिसाब से चीज़ें खाना पसंद करता है। और वही चीज़ कई बार होता भी है कि आपने देखा होगा कि बुजुर्ग शाम को चाय पीते हैं। तो उसके साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट में पैकेज्ड आते हैं। तो दूसरी तरफ बच्चों के बारे में हम बात करें तो बच्चे जो हैं अक्सर चिप्स है, कुरकुरे हैं। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में उनके बीच में जो है या फिर आप त्योहारों की बात करें तो त्योहारों पे आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो मसाले तेज़ मसाले वाले खाने बनते हैं, ऑयली खाने बनते हैं। तो ऐसे में संतुलन है वो कैसे बनाया जाए?
हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल, हाँ, ये तो आस नहीं। हुँ। देखिए ना मतलब बच्चों के लिए ना स्वस्थ भोजन बनाना जो उन्हें पसंद भी आए थोड़ा मतलब चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन कुछ आसान तरीके भी होते हैं और स्वादिष्ट रेसिपीज़ भी होती हैं जिसको हम अपना सकते हैं आज़मा सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ सब्ज़ी एक वेज पुलाव की ये ना एक रंगीन और पोषक तत्वों से भरा व्यंजन होता है चावल के साथ कई तरह की सब्ज़ियाँ जैसे गाजर और मटर, बीन्स, शिमला मिर्च मिला सकते हैं हम, है ना? हल्के मसाले का उपयोग करें और मतलब इसे दही या फिर रायते के साथ ना बच्चों को परोसते हैं। ये भी कहीं न कहीं बच्चे थोड़ा चाव से खाते हैं क्योंकि उसमें रंग-बिरंगी वेजिटेबल्स होती हैं। दाल-चावल भी काफ़ी हेल्दी होते हैं ये ना भारतीय घरों में मतलब खाए जाने वाले एक क्लासिक और पौष्टिक और आरामदायक भोजन मैं कह सकती हूँ कि है, है ना? ये स्वादिष्ट बनाने के लिए ना ऊपर से एक चम्मच घी डालें और साथ में ना थोड़ा अचार या फिर पापड़ दें, तो ये भी बच्चे कहीं न कहीं अच्छे से खाते हैं। ओट्स उपमा, जो ओट्स जो उत्तपम होता है उस पर भी मतलब कहीं न कहीं ये रा नाश्ते या फिर मतलब शाम के स्नैक के लिए एक स्वस्थ विकल्प होता है, है ना? और आप ना इसमें मतलब बारीक कटी सब्जियाँ भी डाल सकते हैं जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, आप इन चीज़ों को मतलब मिला सकते हैं। फ्रूट स्मूदी बनाइए बच्चों के लिए, एक एक मतलब उम, यह एक ताज़ा और स्वादिष्ट स्नैक होता है ये भी है ना। दही या फिर दूध के साथ उनके मतलब पसंदीदा फल जैसे केला, स्ट्रॉबेरी, आम ब्लेंड करें और फिर आप इसे ना मीठा करने के लिए थोड़ा-सा शहद मिला सकते हैं, और बच्चों को परोस दीजिए। इसके अलावा ना एक और चीज़ भी मैं बताऊँगी कि मेरे घर में जो मेरे छोटे-छोटे कज़िन्स हैं ना मैं उनके लिए बनाती हूँ अम, उम, क्या कहते हैं उनको? होममेड अपना पास्ता, पास्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है, है ना? आप इसमें सफेद पास्ता की जगह ना व्हीट पास्ता का उप मिक्स करें और मतलब उसमें ना मतलब खूब सारी रंगीन सब्जियाँ और घर की बनी टमाटर सॉस डाल सकते हैं। ये भी है और मतलब पनीर टिक्का और भुर्जी भी बना सकते हैं, पनीर प्रोटीन का एक आपको पता है कि कितना बड़ा स्रोत है और अच्छा स्रोत है, तो बच्चे ना इसे बहुत पसंद करते हैं। आप इसे ना तवे पर पका सकते हैं या फिर उसकी भुर्जी बना सकते हैं और रोटी या फिर ब्रेड के साथ परोस सकते हैं बच्चों को। तो काफ़ी वो भी पसंद आता है बच्चों को, जी।
हाँ। जी। अच्छा। हुँ, हुँ। सही बात है। हाँ। जी। हुँ। जी। हुँ। सही। हाँ, हाँ। अच्छा। जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ के बारे में बताया जिन्हें मैं ज़रूर अपनाना पसंद करूँगा और आपने बहुत अच्छे ढंग से इन चीज़ों को बताया और आपसे इस विषय पर बात करके ना बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ फिर से बात होगी।
हाँ जी। जी। मुझे भी आपसे बात कर-कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं भी आशा करती हूँ कि हमारी दोबारा बात हो, धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।